Bah, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais un un petit rituel là, notamment qui qui faisait ma journée. Heu, j'habitais à la campagne à l'époque et heu, j'avais pour habitude, heu, d'aller ouvrir l'enclos des poules, heu, de les nourrir, de les faire sortir et cette petite chose effectivement, heu heu, bah, ça avait le don, je sais pas, c'est pourtant tout simple, ça avait le don de de me rendre vraiment vraiment joyeux justement avant, bah, avant d'aller à l'école, donc c'est c'est un souvenir vraiment très prégnant chez moi. Je sais pas si tu avais cette relation avec, heu, des animaux familiaux ou de secours, je sais pas, non, tu étais peut-être en ville à l'époque.
OK. Ah, heu, non, non moi aussi comme toi j'ai été, j'ai grandi aussi un peu à la campagne donc j'avais un peu aussi ces ces rituels avec auprès des animaux et tout ça et c'est vrai que c'est après je dirais pas un rituel parce que c'était pas non plus quotidien, mais c'est vrai que ça a apporté quelque chose ou des bons souvenirs, ça m'a apporté énormément de bons souvenirs.
Mmh mh. D'accord.